Yes, yes, 3 years.
Oh, ano pa 'yan hin kumbaga hindi pa gaanon ka-firm <laughs> kalalim 'no, kaya siguro 'yun muna ang 'yung i-goal mo muna siguro before 'yung ah ah, ano na 'to, before 'yung pag-aabroad, i-goal mo muna about relationship ninyo, 'yun muna ang, ah, kung ako sa'yo 'no, <chuckles> 'yun ang patibayin tsaka kuha na kayo ng papel ninyo para may, ah, legal kayong dalawa. Tsaka, ah, mag-isip kayo ng ano, iba pang paraan 'no, kasi hindi lang naman, pag-a-abroad what if magtulungan kayo or kung puwede mag-abroad ka one year gano'n. Pa pero alam mo na, oh, kasal ako kasal ako, ah, may habol ako dito kung sakaling mag, ah, ku kumbaga magloko ito may habol pa rin ako 'yung gano'n isang mag mag isang security mo kasi 'yun, eh, kahit na nag-abroad ka kasi walang wala nga di ba, kailangan mong maghanap buhay, okey naman kung gano'n. Sa ano, ah, sa opinyon ko 'no, okey naman 'yung kung gano'n 'no, na mag-abroad ka, LDR kayo basta may pep may papel kayo para alam mo na may babalikan ka.
Mm, totoo. Okey. Hmm. Mm. Mm. Ah, okey, sige. Oo.
Mm.
Hmm, okey sige, ah, puwede kong
'Yun. 'Di ba, hindi ka ba inaaya ng ano <chuckles> kasal? <chuckles> Hindi pa ba siya Oh, eh.
Mhm. Hindi pa, eh, ewan ko ba. <chuckles> Kaya nga parang nagda-doubt din ako minsan, bakit walang ano, ba't walang singsing ano ba, di ba? Kaya, ah, ewan ko siguro ano, mm, siguro baka ano oh.
'Di pa. Oo, mm, kaya importante. Tsaka ano mm, tsaka ito 'yung lagi mong tandaan 'no, huwag kang matakot na baka mawalan na ako ng partner, huwag. Ah, kumbaga anong alam mo naman 'yung worth mo 'no, alam mo 'yung kaya mong gawin, alam mo 'yung kaya mong ibigay. Kaya huwag kang matakot, kasi madami pa diyan na mas deserve ka at mas deserve mo siya, di ba, 'yung bang hindi ka lolokohin mga gano'n.
Mm. Mm. Sabagay, oo. Mm. Hmm, uy alam mo, oh an m na maganda, ha, maganda 'yung mga pinayo mo sa'kin, oo, siguro mag-focus nga lang muna ako sa relationship at pagtibayin talaga, 'no. Kasi parang, ah, medyo shaky pa din, eh, 'yung relationship din namin. So 'yun ah, ah, maraming salamat sa pakikinig sa aking mga problema at ah, 'yun do'n sa lagi mong 'yung pagbibigay mo ng payo sobrang na-appreciate ko 'yun. So 'yun, maraming salamat, ha, at paalam.
Oh. Ayan. Tama. Hmm. Walang anuman.